Nhưng mà lại vì kiếm
Ừ, hiểu. Ừm, về tới 6:00 tối lỡ biết bao nhiêu công chuyện, nhớ bao nhiêu chuyến, các kiểu. Thế là mình ngồi ờ, ừm, chuyến đi đó mình ngoan như cún, mình sẽ ngồi: "dạ, vâng"
Ừ. <chuckles> Ý là kiểu ý là, kiểu, cảm thấy tội lỗi nên là cũng không dám, a, <chuckles> cũng không dám làm cái điều gì hết.
Chứ gì nữa. Đúng rồi, mình kiểu: "Thôi, ưm, mấy anh muốn uống gì, ờ, mấy anh gì để em bưng bê" các kiểu. Mình ngoan ngoãn thôi, ừm, đã gây ra tội lỗi quá lớn á.
Cái này Đúng rồi, c cái cái khi đó là, kiểu, mình kéo dưới rồi mình à
Chính xác, chính xác, chính xác. Mình mình tức là không gọi là kèo dưới nhưng mà thật sự là, ừm, khá là khá là tội bởi vì mình nghe sau đó
Cũng không Ừm. Nhưng mà ý là cũng cũng thấy tội lỗi đấy. <chuckles>
Ừ, đúng rồi, mình nghe các anh trong đó, các anh các anh em trong trong đội phải chạy xe máy, mượn xe máy để đi kiếm mình. Chạy bao nhiêu cây số, ừm, hai mươi cây, chạy tới 10 cây quay lại. Nói chung là cũng, gọi là, ờ, một kỷ niệm, gọi là, đấy, một kỷ niệm <sucks teeth> và mình sẽ nhớ mãi.
Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Ờ. Ừm, ừm. Đúng, nghĩa là bạn ơi thật sự là kẻ nó rất là amazing ấy, mình nghĩ là, kiểu, nếu mà s mỗi khi mà bạn đi đến Ninh Bình là bạn sẽ nhớ đến cái, a, kỷ niệm đó luôn ấy trời.
Đúng rồi, chính xác, chính xác. <laughs> Ô kê, rất là cảm ơn bạn vì đã chịu khó lắng nghe mình.
<chuckles> Ấy da! À. <chuckles> Ờ, ờ, ờ, ô kê, ô kê.
Ừm, khi mình nghe chia sẻ những câu chuyện, à, hơi <chuckles> câu chuyện ngu ngốc của mình. <chuckles>
Ừm. À, không. Ờ. Không sao, không sao, nhưng mà là s thật sự là, kiểu, cũng cảm bạn nay chia sẻ về cái chuyến đi, gọi là, siêu, ơ, ảo ma đấy, cũng ảo ma mà, kiểu, cũng chông chênh xong, à, cũng thú vị. Ừm. Ờ, ô kê. Ừm, ơ, ô kê, ừm, kê. Chúc bạn buổi tối vẻ nha, cũng cảm ơn bạn ngày hôm nay nha. Bye bye, bye bye. Ừm hứm, bye bye bạn nha.
<laughs> Ờ, ờ, <laughs> ô kê, ô kê, tạm biệt bạn nha. Chúc bạn buổi tối vui vẻ. Ô kê. Bye bye. Bye bye.
Ừm hứm.